Ай м, нет такого желания иногда поделиться этим хобби с партнёром? Потому что если вы играете в футбол или волейбол, может быть, тоже здорово, если пригласить жену, ну, туда поиграть. Или это не не работает?
Ага. Мгм. Ну вот ну вот, к примеру, у меня муж любит скалолазание. Он пра он попытался меня туда, как сказать, влить меня. Я попробовала. Я то есть не так, что вот он попросил, я сказала: "Не, не хочу". Я попробовала, я дала шанс этому хобби, но оно не мое. Я сказала: "Это не мое". И каждый уважает. А мое хобби- это исследование родословной. <chuckles> Это моя отдушина. И как бы он тоже в это не лезет. Он сказал: "Это слишком скучно для меня".
Мгм. Мгм.